Có chứ, thực sự là, ờ, phải nói là cái đời sống mà, ờ, ở, ơ, dưới quê như vậy đó, nó không có bao giờ mà buồn chán với trẻ con hết trơn á. Ờ, ra đi mình thấy cái gì cũng vui, cái gì cũng thú vị hết trơn. Mà mình nhớ vậy nè, ờ, mấy chị em mình á, kiểu như là, hổng có chịu ngủ trưa đâu, à, trưa nào cũng leo lên trên cây ổi rồi nhiều khi là nằm ngủ trên đó luôn, <laughs> ngủ trên cây ổi luôn. <laughs> Thế là mình thấy không nha, cái cây ổi nó hay lắm, nó có một cái chạc ba, đó, là thậm chí bạn có thể ngả lưng được trên đó đó. Với là tụi mình á, leo cây quen thuộc tới cái mức độ, gọi là, nhắm mắt cũng leo được nữa, cho nên là, ờ, ừm, cho nên là hổng có té gì hết trơn. Mà mình nhớ là ngày nào mẹ mình cũng, ờ, vác cái chổi ra, để lùa mùa lùa mấy đứa con vô để ngủ, mà có lùa được vô nằm ở trên giường nha, cũng hông có đứa nào chịu ngủ hết trơn, <laughs> chỉ đợi khi nào mẹ ngủ cái xong rồi chạy ra ngoài chơi tiếp. <laughs>
Ừm. À, à, đúng rồi. Ừm. À. Wow. Ờ, như như vậy là có khi nào mà bị té xuống dưới không? Đó rất nguy hiểm đó nha. Ờ. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, thực ra là những cái, à, những cái kỷ niệm mà từ cái thời mà mình còn trẻ với lại mình chơi với lũ bạn ở quê, thì mình nghĩ là ai ai cũng có những cái kỉ niệm nhất định nhưng mà về cái lứa tuổi học trò. Ờ, thì khi mà buổi trưa, ngày xưa thì mình nghĩ là ai gia đình nào, đặc biệt là những dịp nghỉ hè mà không phải đi học á, thì đương nhiên là, wow, hết đi tắm ở chỗ này rồi thì đi bơi ở chỗ kia, rồi thì trèo leo nghịch ngợm đủ kiểu. Ờ, thì không biết là có cái kỷ niệm nào mà tức là, có lần nào mà mẹ bạn mà, tức là, đi lùa bạn, à, bắt bạn phải ngủ trưa nhưng mà bạn, tức là, tức là, bạn cố tình bạn không có làm theo và bạn, giống như kiểu là, cái, gọi là, cái sự ng nghịch ngợm của tuổi học trò, tức là mình tức là cho dù mình vô giường nhưng mình vẫn vẫn không ngủ á và mẹ bạn phát phát cáu, phát bực lên không?
Ừm. Ừm! Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, nhiều trò lắm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. À, nói chung á là mẹ mình là chỉ, à, lùa vô giường vậy thôi, nhưng mà là cũng, a, không có kiểm tra là là coi có đứa nào ngủ hay không. Đó, kiểu vậy, đó, cho nên là là việc ừ, <laughs> đưa vô nha, đúng rồi, đúng rồi, là lo cho mấy đứa nhỏ nhưng mà, à, ngồi canh một hồi thì hổng có đứa nào ngủ hết thì mẹ mình ngủ trước. <laughs> Cho nên là lúc mà đi chơi thì mẹ mình cũng hông biết, đó, cho nên là thực sự là, à, mẹ mình tính thính ra mẹ của mình cũng dễ chịu lắm chứ cũng không phải khắt khe gì cả, cho nên là mình cũng có những cái khoảng thời gian nó cũng khá là thú vị á bạn.
À! Ừm, tức là, kiểu, ờ, tức là, kiểu, lùa vào nhà để cho khỏi ra ngoài nắng đồ chơi, ừm, trưa, đúng không? Ừm. <laughs> À. Ừm.